Então, eu gostaria da sua opinião numas coisas, até um conselho, como eu devo me portar.
Hum. Uhum.
Porque eu gosto de umas coisas diferentes, sabe? E às vezes eu tenho
Hum.
tenho medo de de deixar as pessoas principalmente amigos, família, minha esposa, por exemplo, saber que eu gosto de umas coisas mais diferentes, assim, na-nada demais, mas eu, por exemplo, eu gosto de fofoca.
Ok, por exemplo. Hum.
Ah, moleque, adoro.
Olha.
Adoro sentar na frente da casa, aí passa a vizinha, eu falo: "Mô"
Hum. Hum.
"essa moça não tava com o marido diferente semana passada?" <laughs> Ela fica: "Para com isso, para de intrometer na vida dos outros." Tá bom.
Hum. É. É que não é comum, né? Eu até entendo, eh, talvez ela fale isso porque não é comum homens, né, se
Homem fofoqueiro?
homem fofoqueiro, né.
Todo homem é fofoqueiro, é porque eu não tenho mais filtro, aí eu não escondo mais. Todo homem é fofoqueiro. A gente encontra com os amigo, é só fofoca.
Uhum. Entendi, então tem essa então, e aí, que mais que você gosta? A fofoca é algo que todo acho que todo mundo, né? É uma coisa normal, né? Você você acha que isso te incomoda? Que ponto?
Hum. Uhum. Não incomoda, não. Eu não sei se tipo, eu devo me comportar assim? Ou devo manter uma
Hum.
uma postura, manter minha fama de mau, sabe? Manter uma postura: "Ô, pi, pi, pi" e fazer de conta que eu nem ligo. Se o vizinho comprou um carro novo, eu vou e falo mal do carro novo dele.
Ah. Olha Er perto da família, né, de pessoas que você tenha intimidade, né, assim eu eu não vejo, né, eu posso não vejo nada de mal você falar o que você pensa e você, né, querer comentar ali. Nesse sentido.
Então o vizinho o vizinho apareceu com um Cybertruck aqui.
Uhum.
Aí eu já logo já já logo dou um desdém, falo: "Hã, exibido. Alá"
Uhum.
pra quê? 60 anos de idade andando de Cybertruck pra quê? Pra ficar olhando as novinha na rua, porque
Sim. Sim.
Aposto que as a esposa dele não aprovou isso, não, fez uma dívida de 10 anos pra pagar esse carro, não vai viver o suficiente pra pagar.
Então.
É o desdém, é o desdém, eu queria pra mim, eu não posso, aí eu falo mal dos outros. <chuckles>
É. É, o fato de você falar, né, com com as pessoas que você tem, acho que mais, eh, tem mais intimidade, não tem problema. O fa é, o proble o problema começa quando isso causar, né, alguma coisa e for fora da sua casa, fora do seu meio, né, tem que prestar atenção.
Ah. Eu faço piada, sabe, você acha que eu não queria ter um Cybertruck, claro que eu queria, mas eu não posso, entendeu, e não é inveja, eu só faço aquele, aquele desdém ali, dou uma risada, a esposa, para com isso, e pronto, se eu quisesse comprar um Cybertruck hoje, a minha esposa não deixava, ela é brava.
Aham. Uhum. Aí você, quando você faz esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira ou comentário, ou saber duma fofoca, assim, o que que você sente? Você sente que você, eh, você sente ali um alívio, você sente, assim, ah, eh eh, é bom, você se distrai, é isso que você tem?
Eu me divirto, parece que tô contando piada pra mim mesmo.
É. Aham, entendi. Então, eu posso assim, né, te te falar algo assim, né, te dar uma, eh, uma sugestão, né. Sugestão.
Entendeu? Uhum. <laughs> Pega leve? <laughs>
É eu acho que quando for com com as pa pessoas igual eu te falei, né, com intimidade, não tem problema nenhum, eu acho normal e é até do ser humano, né, ter essa essas coisas de comparação, de observar e né, e tá sempre ali. Isso não tem problema, são né, sente mas quando tiver alguém, né, que tenha outras pessoas ali, que você não possa você tem que se né, acho que tem que perceber o ambiente que você está. É, você, sei lá, num trabalho ou quando você for, né, por exemplo, num advogado, né, e se prestar atenção nas coisas que vai falar, né, com as pessoas.
Uhum. Uhum. <chuckles>
Eh, né, às vezes você tá fazendo uma brincadeira ou você tá observando algo, e fazer um comentário e aquilo cair mal, né?
Ah, isso, aí, eu sou mestre.
Aí, prejudica Hum.
Isso, aí, eu sou mestre. A esposa fala: "Que eu tô sem filtro, que eu sou velho velho, forento".
É, tem uma época da vida que começa.
Eh, tão É, eu gosto de falar as coisas, sabe?
Então, mas você já assistiu aquele filme do Super Sincero? Nem toda hora dá certo, né, as coisas.
É. <chuckles>
Tem que às vezes se maneirar.
Uma vez, teve uma uma vez dessa, aí, eu e a esposa fomos num velório, sabe. Aí a mãe
Hum.
ó, ao era a morte
Uhum.
do pai de um amigo da minha esposa. Tá bom. E ela me levou, pra esse evento imperdível. Festa do preto. <chuckles> Fui na lá. Falei, né: "Vamos ver se essa comida vai ser boa". Não tinha nem comida. Fomos lá no velório.
Hum. Hum. Uhum.
Aí, que que que que estava acontecendo? Olha só a mãe havia morrido há alguns anos
Hum.
o pai atualmente estava com uma nova moça. Não sei se é esposa, namorada, enfim
Uhum.
Agora o pai veio a falecer, infelizmente, que Deus o tenha.
Uhum.
Mas, aí, a família enterrou o pai ao lado da mãe.
Hum, sim.
Eu falei: "Mô, o que tá acontecendo aqui?" Ela já já sabia, ela falou, assim: "Para, hein? "Você para". Falei: "Mô a viúva tá, ali, ó, a namorada tá, ali. Como é como é que tá essa como é que tá esse negócio aqui? Como é que tá essa negociação?
Hum. Então.
Tá enterrando do lado
Entendi.
da antiga. E a
Mas e então?
Eh, e ela ficou: "Você para, hein? Você para." Eu parei mesmo, mas minha vontade era f fazer várias perguntas. Minha vontade é ir lá na família <chuckles> chorando e falar assim: "Como é que é esse negócio?" <laughs>
É por isso que eu falo. Uhum. Você quer ouvir minha opinião a respeito disso? Não só minha sugestão, mas a minha opinião.
E eu quero, quero. Por favor, sincera. Comporte-se. <laughs>
Então, a minha opinião é Eh É, tem que você tá dentro de um ambiente você já tá num ambiente ruim, né, com as pessoas sofrendo, tudo bem, que você não estava sofrendo, ali, né?
Eu não, eu entendo o sofrimento deles, mas eu queria saber como é que como é que chegaram naquela conclusão, lá.
Entende, é. Sim, mas, aí aí, você pode comentar essas coisas, mas depois que sair de lá, né, depois dentro do carro, você mas, ali, você tem que manter, né, um respeito, um respeito às pessoas, não pode comentar e nem cutucar e nem sabe. Enfim, ali você tem que é um ambiente que tem eu acho que é isso, é minha opinião, né, que eu acho que
Ah, <chuckles> entendi. Entendi, entendi. E então. Pois é, mas é isso que eu queria dizer. Eu tenho interesses em coisas que são diferentes, sabe. Então, uma coisa dessa chama muito a minha atenção. Minha esposa morre de vergonha. Mas
Uhum. Hum, você não consegue ficar quieto? Você Uhum.
eu até fico, mas ela vê. Ela olha pra mim assim, fala assim: "Não começa, hein" Ela sabe que eu vou falar alguma coisa <chuckles>
É, você tem que então, aí, se pra você já não causar, né o fato de você ser tão né, gostar de de tá, ali, comentando, de tá participando de alguma forma, você às vezes pode prejudicar, ali, o ambiente ou causar alguma né, um desconforto pra sua esposa ou pra quem tá ali com você, né. O seu filho.
Uhum.
Enfim, então é
Eles ficam com vergonha de mim, nossa! Tem vergonha mesmo, eu não posso nem falar nada.
Então
Por exemplo, meu filho meu filho é tão bonito que eu com todo mundo que eu encontro, eu falo que ele parece o Tom Cruise, mas ele fica chateado da vida, até hoje hoje até menos, ele ele até releva, mas antigamente ele ficava bravo, a minha esposa já me chamou no canto várias vezes, para o: "Para de falar que ele parece o Tom Cruise. 'Amor, ele parece o Tom Cruise.' Mas não importa, não fala, ele não gosta", entende. Então
Uhum. É, então. É. Pior é quando né, é assim, né, no fato o fato de você falar e ele né, você tem que respeitar esse esse limite. Isso que que é a minha opinião.
Sabe por quê? Porque tem tem pai e mãe que tem filho feio e fala: "Ah, meu filho é lindo". Não é.
Uhum.
Mas o meu é
Sim.
entende? O nosso é. E deixa eu celebrar.
Sim.
O fato do menino de ser lindo.
É, eu acho que assim, eh, né, é igual eu tô te falando, que, eh, o fato de você, né, falar, você pode falar, mas tem o momento pra falar, né, tem que perceber o momento que você vai poder falar. Entrou no carro, fala, eh, você quer brincar se que ele parece o Tom Cruise com as pessoas, pode falar, mas assim, não deixa ele envergonhado, tenta falar de um jeito: "Ah, ele é bonito, não parece Tom Cruise?". É diferente você falar: "Olha aqui"
Eu não ia eu não envergonho ele na frente das meninas bonitinhas, eu não faço isso, mas eu faço isso com os caixas de supermercado
Uhum. E por quê
Com o o os ah, porque eu ah, eu tô celebrando a beleza do meu filho. Eu não faço isso em redes sociais, não faço nada, igual essas mãe devoradora, aí, que pega os filho pequeno e coloca e faz o Instagram só do filho pra mostrar, sabe. Então, assim, eu não sou desses, mas
Hum. Sim, sim. É pelo entã É, eu tô vendo que você você gosta, né. É seu jeito, tá em você, não é por mal, é mais pelo fato de você querer, né, eh, ser diferente, talvez, das outras pessoas, né. E as pessoas terem que entender o seu jeito também.
Olha só, um dia desse, a gente estava no Walmart pra você ver as coisas que eu gosto.
Hum. Hum.
Ó, alguém pegou alguém roubando alguma coisa, eu e a esposa estava indo para o carro com o nosso bebê, nosso filho de 5 anos, não é bebê mais não, bebezão.
Sim. Uhum.
Aí, pegaram essas moças, 2 moças roubando e chamaram a polícia. E a polícia já estava lá dando bronca nas meninas, as meninas lá com a cara quase enfiando na terra de vergonha e o gerente do Walmart acusando. Eu falei: "Mô"
Sim. Uhum.
"bafão". Ela: "Você para, hein". Mais do que depressa, eu dei meia volta no carrinho o meu filho falou: "Que foi papai?" falei: "Vamo aqui nessa direção", eu fui em direção ao policial e as meninas ela falou assim: "Onde você vai? onde você vai? para com isso, para com isso", falei: "Mô vamo passar lá sabe, quero ouvir, quero ouvir."
Nossa, então, mas as vezes
Mas rapidinho rapidinho ela interessou, sabe por quê? Porque ela foi comigo caladinha, e só passou de butuca assim ó.
Na Então, eh, é o
Falei: "Ó!" ela tá ela também, ela ela é ela é comportada, ela é uma uma madame chique, linda, e eu sou o o pé rachado, mas ela gosta também.
Hum. Então, mas tu tem que começar, eh, eu acho que tem o momento, né, a as horas pra se pra ser desse jeito, tem que perceber pra você não se magoar, não magoar outras pessoas que tão estão do seu lado.
Depois depois depois quando chegou no carro, ela ficou me perguntando: "O que aconteceu, aconteceu?" falei: "Mô, pegaram a moça pê colocou as coisas no bol na bolsa, achou que ninguém viu, o gerente pegou e o policial falou assim: 'Não mente pra mim não, senão eu te levo presa aqui agora, é melhor você não mentir'" e a esposa falou: "Nossa", tá vendo? ela também gosta das histórias, só que ela mantém a a pose de de madame, né.
Uhum. Hum. Então É. É, co eh, todo mundo gosta de uma fofoca igual eu te falei, acho que é do ser humano, né, saber do outro e saber mas tem que mas tem que ter, né, cautela, tem que tomar cuidado, essa é a minha sugestão. <chuckles> Ó, espero que eu tenha ajudado você um pouquinho aí na você desaba desabafou.
Viu, viu não tô tão errado assim. Tentei se semancol, né. <chuckles> Ajudou muito. Um dia vou te apresentar minha esposa, ela é linda, gente boa, brava.
Obrigada. <chuckles>